तो आजकल न मैं थोड़ा परेशान रहने लगा हूँ मतलब, मेरे जो साथी हैं न उनसे मतलब मेरा संबंध हमेशा से अच्छा ही रहा है, तो आजकल ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ बातों को लेकर न मतलब ऐसा हो जा रहा है कि मतलब वो बातें पहले ऐसी हो रही है हम नॉर्मल रूप में बात कर रहे हैं, पर करते-करते धीरे थोड़ा-बहुत बहस हो जा रही है और बहस होने के बाद कभी-कभी ऐसा हो जा रहा है कि न मतलब तीखी झड़पें एक-दूसरे की मतलब आलोचनाएँ बोल दीजिए या कुछ बोल दीजिए, कहीं न कहीं वो बातें न उस रूप में मतलब अपना अर असर दिखा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है आजकल ये बारे में जब मैं सोचता हूँ कभी खाली बैठ के न, तो कहीं न कहीं ये मेरे रिश्ते को ख़राब कर रही है और ये बातें सोच के आजकल ऐसा हो रहा है कि तनावग्रस्त रहने लगा हूँ कुछ मतलब ऐसे कुछ करने का मन नहीं लग रहा है, तो न इस बारे में थोड़ी आप सलाह दे पाएँ न, मैं बेहतर महसूस करूँगा थोड़ा जी।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मैंने आपकी परेशानी भी सुनी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी इस परेशानी का हल दे पाऊँ, लेकिन उससे पहले न मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये जो आपकी झड़प है आपके साथी के साथ ये मतलब महीने में या हफ़्ते में कितनी बार हो जाती है? और जैसे कि आपकी अगर जो ये झड़प है ये हो रही है जो लड़ाई है दोनों करते हैं जब, तो ये कितनी ज़्यादा तीखी हो जाती है मतलब एक मध्यम स्तर की होती है और एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तो वो आप मतलब किस स्तर की वो जो आपकी झड़प है या आप कह सकते हैं आपकी जो बहस है वो जो होती है, वो उसका क्या अ, तरीका होता है या वो कैसे शुरू होती है आप नॉर्मल जब बात करते हैं तब भी हो जाती है? कैसे क्या होता है आप मुझे समझाएँगे थोड़ा-सा?
हुँ। जी, अगर मैं झड़प की बात करूँ कितनी बार तो मतलब हाल-फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। क्योंकि एक मुद्दा भी ऐसा आ रखा है, मेरे साथ साथी और मेरा कि हम बहुत समय से साथ हैं एक रिलेशनशिप में हमारे घरवाले भी जानते हैं। पर कहीं न कहीं एक शादी को लेकर एक जो बात चल रही है ना, तो मेरे घर की तरफ से मुझे दबाव बन रहा है कि शादी कर लो अब, आप इतने टाइम से साथ हो, तो एक उम्र होती है शादी करने की, तो कहीं न कहीं मैं उनसे हाल-फिलहाल में बातें ज़्यादा करने लगा हूँ। तो इसके चलते आजकल हाल-फिलहाल में झड़प मतलब इतनी ज़्यादा हो जा रही है और अगर तीखी कितनी हुई इस बारे में बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती हैं। देखिए, मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से ये हो जाता है, देखिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकता है, मैं थोड़ा-बहुत फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। पर कहीं न कहीं, मैं एक आय मेरा ऐसी नहीं है कि मतलब मैं खुद ही को मतलब बोलूँगा कि एक मतलब कंसिडर कर सकता हूँ, ऐसा मैं अपने आप को कि हाँ, मुझे थोड़ा और पैसे कमाने की ज़रूरत है। और देखिए अगर मेरा साथी हैं, जो जिनके साथ मैं इतने समय से हूँ, उनसे मतलब एक ऐसी तीखी आलोचना सुनना कि तेरी ना नौकरी अच्छी है अभी, ना कुछ है, तो इस बारे में तू सोच कैसे रहा है। तो ये बातें वो कभी-कभी इतनी तीखी बोल देती है ना, जी वो दिल को भेद जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दुःख महसूस होता है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल मैंने अ, सुना कि आपको वो कुछ ऐसे कटू शब्द बोल देते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें बोल देती हैं जो आपको काफ़ी बुरी लग जाती हैं और अ, आपकी वहीं से झड़प शुरू हो जाती है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जैसे आपने ये बताया कि अ, ज़्यादातर आपकी जो झड़प होती है वो एक शादी के मुद्दे को लेकर होती है। ऐसे कोई और भी मुद्दे हैं जो मतलब आपकी शादी से रिलेटेड या आपके जो जीवनसाथी के रिलेटेड हैं? जो कि क्या कहते हैं आप लोग बात करते हो तो वो मतलब हाला बहुत अच्छी चीज़ों में शुरू होते हैं कि मतलब एक अच्छी बातचीत हो रही है। और उसके बाद वो इतनी ख़राब झड़प होने लग जाती है कि आप मतलब उसको सोच नहीं सकते हैं वो इतनी ख़राब हो जाती है। ऐसा भी कभी कुछ होता है क्या?
जी, बिल्कुल अगर और मुद्दों की मैं बात करूँ ना तो एक मुद्दा शादी को लेकर होता है। जैसा मैंने आपको बताई है और आपको इस चीज़ का ज्ञात है। पर एक जो उसके बाद भी ये बात होती है ना, वो कहती है एक बारी को, कि चलो शादी तो हो जाएगी, ठीक है। फ़िर वो आने वाले समय में वो कहती हैं आने वाले समय पे बच्चे होंगे ना, तो उनका ख़र्चा कौन उठाएगा? अभी आय ऐसी है कि तू मेरा ख़र्चा तो उठा नहीं पा रहा है। आने वाले समय में जब बच्चे होंगे उनका मतलब पहले तो बच्चे होने से लेकर वो सब चीज़ें बताती है मुझे कि हाल-फिलहाल में मतलब उनकी जो दीदी हैं उनका भी एक अभी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है। तो मतलब वो ख़र्चों का उन्हें वहाँ से अनुमान है तो वो चीज़ें वो बताती हैं मुझे कि ऐसा-ऐसा चल रहा है और हमारे समय में तो और थोड़े ख़र्चे बढ़ जाएँगे। तो मतलब वो बच्चा होने मात्र तक ही इतने ख़र्चे हैं उसके बाद उनकी पढ़ाइयों का ख़र्चा। जैसे हमारे घर वालों ने वो कहती है हमें शिक्षा प्रदान करी जो हमारे घर वालों के इतने पैसे लग गए तो आने वाले समय पर हमें भी अपने बच्चों के लिए मतलब पढ़ाई से लेकर भी कोई उनकी ज़रूरतें हैं हर चीज़ों को लेकर कोई न कोई ज़रूरतें होंगी। तो वो कहती हैं ये जो दिक्कतें हैं इन चीज़ों के बारे में मतलब अभी हम मतलब कहती है वो कि तुम मेरा ख़र्चा तो उठा नहीं पा रहे हो पर इन चीज़ों का ये जो हो जाएँगे बच्चे आने वाले समय पे तो इस चीज़ों का कैसे ख़र्चा उठाओगे। तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी बहस होती है हमारी।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
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैं समझ गई कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर अ, बहस होती है जो कि शायद ज़रूरी भी है। एक किसी के साथ जीवन शुरू करने से पहले कि इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें एक बचत करके उतनी चलनी चाहिए तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन सब बातों पे हमारी बहस हो सकती है। अ, लेकिन इसके साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे, जब भी आप दोनों की ऐसी कोई झड़प या कोई लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? या फ़िर उस दौरान आप दोनों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं या आप दोनों में से कोई एक चुप हो जाता है? या फ़िर आप दोनों में से कोई एक बात टालने की कोशिश करता है? और उसके बाद मतलब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है आप उसे बैठ कर सुलझाते हैं या फ़िर आप क्या कहते हैं उसको ऐसे चलने देते हैं कि ठीक है अपने आप सॉल्व हो जाएगा या वो सामने वाले आएँगे? ऐसा कुछ भी होता है क्या?
जी। जी, अगर प्रतिक्रिया की बात करूँ ना तो ऐसा होता है कि हाँ कभी जैसे बात करते-करते मामला गर्म हो चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि मैं थोड़ा-बहुत मेरी जैसे बोलूँ मेरा स्वर जो है वो ऊँचे शब्दों में मैं कुछ उन्हें मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा ख़री-ख़ोटी कोई बात, पर कहीं न कहीं तेज़ आवाज़ में उनके साथ बात कर लेता हूँ चिल्लाना जिसे बोल सकते हैं आप। तो कहीं न कहीं वो मतलब वो रूप देख कर मेरा ना वो चुप हो जाती हैं बिल्कुल जो बात बोलना भी चाहती है ना, तो फ़िर बिल्कुल एकदम वो शांत हो जाएँगी। वो कहती हैं, "मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है छोड़ो तुम।" तो फ़िर वो चीज़ें हो जाती है वहाँ पर। अब मैं उनसे फ़िर मुझे अपनी ग़लती का मतलब एहसास होता है। मैंने कहा हाँ, मैं ज़्यादा चिल्ला गया मैं बोलता हूँ चलो माफ़ कर दीजिए मुझे। बताइए क्या बात है? फ़िर वो चुप है वो फ़िर बात को टालेंगे भी फ़िर। वो कहती हैं, "रहने ही दे, अब रहने दे कोई नहीं बाद में बात करेंगे। बाद में करेंगे कि अभी करनी ही नहीं है इस चीज़ को लेकर बात।" तो फ़िर ऐसा बात होता है जब मैं मतलब चिल्ला रहा हूँ कोई अपने मतलब रूप अपनी तरफ़ से ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ जहाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तो उनका चुप हो जाना और बात टालना ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ गई कि जब भी आपकी दोनों की बात होती है और आप थोड़ा-सा कटू शब्द बोल देते हैं या फ़िर आवाज़ ऊँची कर देते हैं। तो वो शांत हो जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। उसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है शायद वो ये रिश्ता खोने से डरती हैं। या फ़िर आपके गुस्से से। तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इसी से रिलेटेड मेरा एक और स स सवाल है आपसे कि आप इस मतलब जो ये आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं। आपकी झड़प होती है? जिन बातों पर झड़प होती है? तो क्या आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं? कि मतलब अगर वो आपसे सामने से कुछ बात कर रही हैं। तो आप अ, चिल्लाएँ ना, ऊँचे स्वर में बात ना करें। और उनकी बात आराम से सुनें और उन्हें प्यार से समझाएँ बैठाकर। या आपको कभी ऐसा लगा है कि अ, अगर मतलब हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। या ऐसे ही ल हमारी झड़प चलती रहेगी तो शायद ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है? या शायद इसका कोई आगे अ, मतलब भविष्य नहीं होगा। इस रिश रिश्ते का ऐसा भी कुछ कभी लगा है आपको कि आपको इस रिश्ते में सुरक्षित ना, महसू महसूस हुआ हो?
हाँ जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, अगर बदलने की बात करें तो देखिए मैं ना स्वाभाविक रूप से एक बहुत श शांत किस्म का इंसान हूँ मतलब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। ये मेरे मतलब घरवालों को भी पता है, मेरे दोस्त हैं जितने मेरे नोन हैं, उन्हें पता है। मुझे जब गुस्सा आता है मतलब ऐसा है कि आजकल तनावग्रस्त थोड़ी स्थिति बनी हुई है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो कहीं न कहीं मतलब अब वो मेरे साथी हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। देखिए, एक कहीं न कहीं हो जाता है जब मैं उनसे सारी बातें साझा करता हूँ, हर कुछ साझा करता हूँ तो एक तरह से ना मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर मैं गुस्सा ज़्यादा कर जाता हूँ, एक अपना ऐसा मान के कि हाँ, ये मेरा अपने ही हैं तब जाके वो मैं बातें ना कुछ गुस्से में बोल देता हूँ। और बिल्कुल मैं इस चीज़ को बदलना चाहूँगा और जो सुरक्षा का ख़तरा मतलब ऐसा तो कुछ नहीं रहता है पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मतलब आय को लेकर थोड़ी तंगी है मेरी। पर कहीं न कहीं मैंने कहा आने वाले समय पे मतलब ऐसा होगा नहीं बरहाल पर एक मन में ये, ख़तरा बना रहता है कि कहीं उन्हें आगे से अच्छा रिश्ता आया तो उनके घर वाले उनकी शादी वहाँ ना कराने तो जी। ये चिंतन रहता है दिमाग में।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपकी परेशानियाँ जाहिर सी बात है बहुत गंभीर हैं और मैं अ, बिल्कुल प्रयास करूँगी कि मैं इसका हल आपको दे पाऊँ और एक अच्छी सलाह दे पाऊँ। तो देखिए ऐसे में ना आप क्या कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया, कि आपकी आय उतनी नहीं है लेकिन आप और भी चीज़ें करके और एक अपना अ, घर चलाने का या उनको मतलब एक वो उनकी चीज़ें और उनकी देखभाल करने तक का आप कमा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जितना भी कमाते हैं उसमें से थोड़े जो अ, पैसे हैं उनको बचाएँ उनको एक अलग जगह लगाएँ या आप कोशिश करें कि उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर दें। ताकि बाद में ना जब आपका समय आए तो वो आपको उतना अच्छा रिटर्न मिल सके, आप चाहें तो आप एफडी भी करा सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा आप अपने पैसे बचा सकेंगे और शायद फ्यूचर में आपके काम आ सकेंगे। और दूसरी चीज़ जैसे आपको अगर ये बार-बार शादी की बात पर ही आपकी झड़प हो जाती है, तो आपको अगर पता है कि य यही बात आएगी और उसके बाद हमारी लड़ाई होगी। तो बेहतर होगा कि आप आप कोशिश करें कि आप थोड़ा-सा जो वो पैटर्न्स है ना, वो या जो बात है जिस बात से आप दोनों टिग ट्रिगर हो जाते हैं उसको आराम से अब बात करने की कोशिश करें उसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें एक-दूसरे से थोड़ा धीमी एक स्तर में बात करें। एक टोन में बात करें। तो आप दोनों के लिए ही अ, थोड़ा अच्छा होगा और आप दोनों एक-दूसरे की बात ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे जब आप प्रेमपूर्वक बात कहेंगे अपनी तो, और तीसरी चीज़ कि आप ना मतलब थोड़ा-थोड़ा उनसे मतलब इन सब चीज़ों से हटकर भी आप बात करें या आप मिल रहे हैं तो सिर्फ शादी की बात ना करें कुछ और बात करें। आप दोनों आपस में थोड़ा टाइम बिताएँ साथ में, एक कोई अच्छे पल बनाएँ, अच्छी बातें करें, कहीं घूमने जाएँ अच्छा खाना-पीना, तो इससे आपके रिश्ते और गहरे होएँगे और जो अभी इतनी कह सकते हैं कि दूरियाँ आ गई होंगी या फिर जो आप दोनों में अभी एक वो अच्छा समय आप लोग ढूँढ रहे होंगे वो नहीं मिल रहा होगा तो आप कोशिश कर सकते हैं इससे आपका रिश्ता और बेहतर होगा। नहीं तो अगर ये भी नहीं होता तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी अपने दोस्त में या किसी परिवारजन को ऐसी चीज़ बताएँ तो वो आपको बेहतर सलाह दे पाएँगे या फिर आप किसी काउंसलर से बात करें तो वो आपको बेहतर सलाह दे पाएँगे इन सब चीज़ों के बारे में, कि आपको अपनी चीज़ें, आपको परेशानियाँ कैसे सॉल्व करनी है और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जो अ, सलाह है, ये आपके काम आई होगी और आप बिल्कुल इस पर काम करेंगे और मैं मैं आशा करती हूँ कि आपका रिश्ता बेहतर होगा आपके मंगेतर के साथ।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं आपकी बातें सुन के और सलाह मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करा रही है। और इन सब सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।